Ya, ııı, şöyle benim o kesimden kimse kalmadı. Çok da yakın değildim ben zaten akrabalık ilişkileri olarak da; fakat ben, eee, kendi çekirdek aileme böyle, eee, bir, eee, yapıştırıcı düşün, öyle yapışkan bir insanım. O açıdan evet, mesela kendi babamdan örnek verecek olursam, eskiden, eee, telefonla konuşulurdu, şimdi babam görüntülü aramadan duramıyor. Hani, o benim suratımı mutlaka görmesi gerekiyor. Çünkü, hasta mıyım, yorgun muyum? Mesela, ooo, o jenerasyonun adaptasyonu birazcık daha belki kolaylaştı ama mesela işte mesaj eee, laşıyorduk öncesinde artık bu kesmiyor. Mutlaka bir görüntülü konuşma istiyor. O da özlemle alakalıdır belki, hani bak, teknolojinin belki böyle bir avantajı, evet oldu. Hani, görebiliyoruz artık yani birbirimizi falan ama yan yana olmak gibi olmuyor tabii.
Hı hı. Hı hı. Ya. Hı hı. Değil mi? Evet. Evet. Belki de. Elbette ama yine de, yani bu, ııı, geçmişle karşılaştırıldığında görüntülü arama, karşındakini görmek aslında çok büyük bir lüks. Belki fiziksel olarak yan yana olmanın elbette yerine geçmiyor ama en azından mesafeleri mesafeleri kısaltıyor. Peki, bu teknolojiyi şimdi bir sürü alanda konuştuk. İş alanında, eee, belki bir, yani, hani, d olayları bir tık daha zorlaştırdığı yerlerde, patronunun sana işte gece 3'te bir projeyle ilgili belki m mail atması, işte sabah 6'da yazması, böyle alanlarda sınırlarını nasıl koyuyorsun?
Hı hı. Tabii, tabii. Değil mi? Katılıyorum. Hıı. Hı hı. <chuckles> Evet.